Oke nah dari semua tamu yang pernah datang ke tempat kamu nih, tipe tamu seperti apa sih yang paling bikin senang kamu nyambutnya, atau bahkan merindukan gitu tamu tersebut untuk datang lagi?
Wah ada nih tamu yang nggak enakan justru. <laughs> Hee heeh. Dulu aku ada kuliah di Jogja kan ya, eee, dan orang Jogja kan orang Jawa. Eee, ada tuh istilah Jawa itu pekewuh. Eee, pasti mengedep meket mengedepankan rasa nggak enak merepotkan orang lain. Nah, aku pernah kedatangan nih, pernah kedatangan teman dari pas jaman aku kuliah. Dia datang ke Bandung, eee, nginep juga, nginep sehari gitu ya. Eee, ini sebenarnya dia bertamu, harusnya kan kita yang, eee, repot gitu ya. Tapi dia yang repot, Kak. Ini kayak misalkan, eee, dikasih suguhan nggak mau. Terus kayak dia malah yang beli makan, kita yang dibeliin makan. Nah, dia pernah masak juga. Malah sampai, eee, kita yang dibeliin makan. Terus, eee, kita mau masak, eee, dia bilang, “Ih, sini aku bantuin.” Eh malah dia yang, eee, apa ya, ngambil alih gitu. <chuckles> Sampai dia juga sampai dia juga ikut, eee, bersih-bersih rumah gitu. Ini, eee, menurutku, eee, mungkin karena dari kedekatan juga aku dan dia. Emang deket sih dulu pas kuliah. Eee, tapi emang gara-gara sifat bawaan mungkin dari tradisi orang Jawa ya. Eee, nggak enakan itu, itu buat aku juga jadi jatuhnya sama-sama menghormati sih. Eee, dan orang-orang kayak gitu tuh kalau bertamu tahu banget, tahu tahu banget cara menempatkan diri. Eee, selalu dan sering mengkonfirmasi, “Ini, eee, kamu ada aktivitas apa lagi?” Jadi, eee, bener-bener ngejaga sebisa mungkin nggak mengganggu aktivitas aku sebagai tuan rumah sih.
Oh, gitu? Kok bisa? Heeh. Oke, wuh. Oh gitu. Mhm. Oh gitu. Dia masak lagi kan? Ah. Mmm. Eh, kit Dia jadi tuan rumah ya. <laughs> Iya betul. E ya. Iya, say saya merasa itu. Saya juga punya teman seperti itu. Kalau datang, dia bersihkan apa, eee, dia nyapu nyapu seluruh rumah, dia bakar sampah gitu kan. Jadi rasanya ketika dia nggak datang lagi, ada yang hilang gitu rasanya ya kan. Nah, eee, kamu sendiri, eee, apakah ada perubahan nih, eee, dalam menyambut tamu? Eee, sebelum dan sesudah, eee, antara sebelum dengan sesudah kamu berkeluarga, ada nggak perbedaannya?
<laughs> Bener bener bener.

Wah, bener banget lagi itu. Kalau menurutku kalau dari ka kalau pilihannya 2 itu, eee, aku akan lebih ngerasa persiapan mental, Kak. Karena, eee, iya, karena biasanya kan kalau untuk orang yang udah bekerja, mmm, kadang terima tamu, misalkan tamu tuh dateng pas udah pulang kerja gitu ya, eee, itu kan secara kondisi mental juga habis terima tekanan, habis menyelesaikan tanggung jawab, gitu ya. Ada rasa-rasa mungkin, oh pengen istirahat dulu nih, eee, mungkin kayak ngopi kek, atau ngeteh, atau mungkin pengen nggak ngobrol sama orang dulu gitu kan. Karena misalkan di kantor udah interaksi ke banyak orang energinya abis gitu kan. Jadi, menurutku lebih penting emosional sih. Kalau misalkan dengan kondisi lagi kayak gitu terus, eee, terpaksa nerima tamu, apalagi habis, eee, kena masalah gitu ya, di kerjaan, terus terpaksa nerima tamu, kan jadinya, eee, secara obrolan juga nggak nyaman.
Eee, gimana tuh? Mental ya? <chuckles> Ah, betul. Betul sekali. Iya, betul. Iya, su susah sekali itu.
Mood-nya jelek gitu kan. Malah efeknya jadi
Gimana tuh jadi.
jadi jelek kan obrolannya, eee, tamunya juga mungkin ngerasanya bertamu jadi nggak enak kan, kayak mungkin mereka ngerasa ada penolakan. Apa nggak suka ya, eee, di dimainin rumahnya gitu. Iya sih, jadi menurut aku lebih penting emosional.
Iya, pastinya kayak gitu. Heeh. Berarti heeh, emosional berarti lebih penting ya, daripada fisik. Nah, kalau mood-nya udah nggak nggak nggak enak, gimana kita mau, eee, bersih-bersih lagi rasanya pun nggak malas jadinya. Nah, kalau kalau dengan apa ya, kalau, eee, terkait dengan misalnya ada tamu yang, eee, kawan atau misalnya rekan gitu, datang, dia bawa anak kecil yang, eee, grasak-grusuk gitu, ah, kek mana tuh strateginya tuh? Apa dibiarin aja padahal, eee, nanti berantakan lagi jadinya gitu, gimana tuh?
Benar benar benar juga. <laughs>